'Yung dati pinakapaborito ko talaga sila Sarah Geronimo, Whitney Houston, Regine Velasquez.
Ay, oo, m talagang ib iba ang ano iba ang binibigay na inspiration talaga sa atin ng music nila Sarah dati.
Mm, siguro yung ano, na sumasali ako nung contest, amateur singing contest do'n sa schools. So yung mga ano parang yun yung yun yung, siya yung na siya yung naging inspiration ko, eh, like nung nanalo siya ng Star for a Night di ba, parang To Love You More, yun din yung first song na na-memorize ko naalala ko elementary ako that time. Tapos yung mga bata na sumasali din sa amateur singing contest lahat To Love You More, yung kinakanta grabe yung ano niya di ba? Oo, kaya yun siya yung naging inspiration ko.
Oh, that's nice! Oo. Oo, oo. So, hmm. Oo. Oo, well, kumbaga, mm, pa pa parang yung mga idol natin yung nagiging inspiration to do our passion so kumbaga parang i-push yung mga passion natin, parang i-push mas lalo yung mga kakayahan natin na na hindi lang ito yung kaya mo, eh, meron ka pang mas ma mas mataas na maka maaabot na may mga bagay ka pang kayang abutin hindi lang ito. And ayun, siguro yun yung nakaka-inspire sa'kin towards them kung ano kumbaga parang bakit ako mas lalong nai-inspire na gawin yung mga gusto ko, yung mga yun, which is before talagang hindi ko rin alam na mahili na kaya ko palang mag-spoken poetry, mag s ano, radio dubbing, na parang dahil sa kanila parang mas lalo akong naengganyo, na parang i-try ko, mas pagbutihan ko. And until now naman, mas na mas, um, nag-improve ako, mas nagagawa ako kasi kumbaga, as the days goes by nagiging passion ko na na parang mas magpa magpasaya ng tao gamit yung new, ano yu yung yung poetry ko, yung mga sinusulat ko, yung way ko ng pag-act mas ma-inspire sila na ano sam s sam sa mga sinusulat sa mga ganyan parang nai-inspire ako na mas pagbutihan pa yung mga pinagkakaabalahan ko ngayon. Ikaw
Hmm. Oo. Mm. Oo tama. Ah. Mhm. Mm. Hmm. Mm. Mm. M Nag gumagawa ka ng content?
Um, oo, may mga content content ako, sumasali ako sa mga poetry contest and anything.
'Di ba? Nag-aano nag may may ano ka may YouTube channel ka or nag-a-upload ka? Ayun, oo, maganda din yan, kasi bakit ako din nag nag yuyu nag su nag-ko-cover na din ako ng mga kanta, so siyempre di ba uploa upload natin sa social media kung ano yung passion mo, eh, ano mo sa social media na parang parang ito magaling ako sa ganito. 'Di ba, may mga tao na maga mahilig din kami sa sayaw, sa kanta. Tulad yung sa'yo iba din yung sayo so parang may mga may mga positive comments na parang, "teka, uy ang ang galing, uy ang ganda ng ano ganito ganyan," so siyempre parang nai-inspire ka rin ba, di ba na mas mas ano mas galingan pa. So I advice siguro mas ano parang maging consistent lang din yung ano para kasi para ma-improve din kung ano yung mga makikita mo din kung ito one year ago ito, ah, ito pa yung dapat kong i-improve, ganito-ganyan.
Ah, oo, meron na ako. Oo, meron naman. Mm. Oh, that's nice! Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, totoo. Oo. Mm.